Parehas, charot. <laughs> Joke lang, oo, pwedeng piliin namang parehas, num, gwapo, gwapo, tapos yung personality di perfect, di ba? Kung maganda yung personalidad. Ikaw ba? <chuckles> Oo, nga. Ikaw?
<chuckles> Oo. Mm. Yes. Mm. Kung puwede namang both, eh di, both, di ba? <laughs> Yes, ako na parang feeling ko nagma-matter, personality talaga, eh. Kasi ako na-try ko na yung ano, parang hindi naman sila ganun, um, ka may itsura, ganon. Parang wala namang itsura, pero dahil maganda yung personality o maganda yung ano parang na ano ako mas oo, parang ganun. T depende na lang kung kung whole package, eh di, mas maganda. <chuckles>
Oo. Mhm. Oo. Popogi, no, gaya ng sabi ko kanina, oo. Oo. Di ba, okey naman yung okey yun pogi na mabait pa, masipag, eh, responsable. Oh, di why not di ba? Pero kung isa lang ang papipiliin ako mas better sa'kin yung personalidad talaga, kung sino siya talaga. Kasi oo, itsura kasi minsan me pwedeng mag-iba, eh. Baka ano lang, ah, sa i mag nagdaang taon, magdaang taon baka hindi na siya pogi, baka hindi na ganun yung itsura niya. Siyempre, mangungulubot din naman yung mga skins, ganyan. Pero yung personlity na ano puwede pa yung mahasa, eh. So, baka nung naka nakausap or nakilala natin siya is okey pa, tapos nagdaang panahon, nagiging okey pa, edi, okey siya. Pero kung
Oo. Mm. Why not? Yes. Totoo, ibang klase pa rin talaga 'pag yun, eh. Totoo, mm. Mm. Yes. Mm. Mm. Mm. Mas better, yes.
Pu-pwedeng full package, itsura plus personality, oo, pwede namang dalawa, di ba? Ayan.
Yun na lang, <chuckles> oo. Yes, at tsaka aanhin mo naman yung sobrang gwapo, kung parang yung personality niya naman is very off and then hindi kayo swak or hindi kayo magkaintindihan man lang sa mga simpleng bagay. Eh, di wala din, di ba? Kahit gaano pa ka-pogi yan, mm.
Oo. Totoo. Oo. Kahit gaano pa ka-pogi kung, hindi ka naman nirerespeto. Tapos alam mo 'yong mas mataas pa 'yung pride kaysa sa'yo. Alam mo, yung hindi naman kayo magkasundo, ganyan. So, anong point? Di useless din. Pogi nga pero hindi naman pogi ang itsu ang personalidad. Gaya ng sabi ko nga kanina, di ba? Na though, kahit na pogi siya, tapos kapag pangit yong ugali, pumapangit na din siya sa paningin natin.
Hmm, yun lang, hmm. Yes. Wala din. Oo. Mm. Totoo, yes, agree ako diyan.
Meron naman may mga hindi masyadong ganon kagwapuhan, kagandahan ang itsura. Pero kapag nakilala mo yung personality niya, mas nagiging maganda at pogi siya sa lat
Mm. Yes.